Allora ci son dei giochi di strada che facevi quando eri piccolo con i vicini, con gli amici?
Allora, c'erano 2 giochi in particolare che facevamo quando eravamo bambini. Il primo che si chiama Mazza e Pusticchio, che praticamente consi
Mh-mh. <laughs> E magari, ehm, lo conosco però co ehm, detto così non ho la più pallida idea di cosa sia, perché probabilmente cambia da regione a regione il nome del gioco. Ehm, re er
Sì, probabilmente sì, anche perché era un gioco abbastanza a ma ma ma co abbastanza conosciuto diciamo, un po' tutti hanno giocato a questo gioco solo che magari effettivamente ognuno c'ha il proprio nome, no?
Sì. Di che si tratta? Dimmi.
Allora, praticamente, ai tempi siccome comunque insomma, non c'era la tecnologia, non c'era anche una sorta di povertà, no, <giggles> perché, ehm, si cercava di giocare un po' con quello che venivano definiti rifiuti, ecco; e sostanzialmente si prendevano questi bastoni di legno, ehm, che magari il cantiere buttava perché magari non erano idonei o comunque magari il falegname, ehm, non lo so magari fac lavorava il legno, e magari metteva queste stecche che non poteva utilizzare nel nei cassonetti, no, e praticamente si vero queste, ehm queste mazze, ehm, preferibilmente le scope quelle che venivano utilizzate le scope di un tempo, per proprio esatto quelle di legno proprio, diciamo spesso; e, ehm, veniva presa una parte di que questo bastone veniva tagliato
<chuckles> Okay. Mh. Classiche col bastone di legno, sì.
<clicks tongue> e questo era il e
Ah, quindi richiedeva un certo lavoro, non era un gioco così improvvisato, facile che tu esci per strada e cominci a giocare.
Sì diciamo, che comunque il gioco era anche crearlo, l diciamo il l'attrezzo che ti perte che ti permetteva di giocarlo no; cioè era tutto il processo no, del trovare il legnetto, ehm, magari andare dal falegname amico di quartiere che ti tagliava il legno e sostanzialmente una parte di questo legno veniva utilizzato come base
Okay.
ehm, e l'altra parte invece veniva lavorata, come se dovesse diventare una mazza da baseball.
Ah. Interessante.
Ehm, sostanzialmente si prendeva una pietra, anzi 2 pietre dove una veniva usata come base, o come appoggio, o magari pure se usa lo stesso marciapiede, veniva messo praticamente il legnetto in in equilibrio e da una delle 2 parti del legnetto, diciamo preferibilmente dove magari c'era la pietra diciamo la roccia, ehm, veniva posta all'altra pietra sopra, e sostanzialmente il gioco consisteva nel colpire il diciamo il Pusticchio, quindi questo pezzo di legno, far saltare in aria la pietra e cercarla di colpirla in volo.
Mh, sì. Ah, ecco quindi una sorta di baseball, ehm, b ehm, golf un po' tutte e 2 messi insieme.
Sì era un misto ecco, però era divertente, perché diciamo il gioco consisteva nel far s prima di tutto far saltare diciamo la pietra il più in alto possibile, ma soprattutto, nel momento in cui diciamo si colpiva la pietra, si cercava di reindirizzare per colpire magari delle lattine, delle bottiglie; ovviamente s mhmm, per fortuna io abitavo comunque in una zona dove c'era uno spiazzale dove non passava nessuno; quindi diciamo
Stavo per dirti questa c stavo per arrivare proprio lì, cioè ma mi viene in mente cioè scusa, perché per quanto possa essere divertente questo gioco un un po' anche rischioso, non soltanto nei confronti dei passanti ma, ehm, visto che si parla di giochi di strada, pensavo anche alle macchine parcheggiate: avete mai beccato qualche macchina, un vetro? Ah, ecco. <scoffs>
Oh eh, ha voglia: macchine, finestre, di tutto e di più, infatti poi il gioco, era anche scappare magari dall'adulto che ti veni rincorreva che gli vi rotto la macchina no; però era diciamo divertente a modo suo. Ovviamente, cercavamo sempre un po' quelle aree, non voglio di cioè eh esatto, più libere, dove magari sapevamo che diciamo lì vicino, in quel piazzale, c'era un un una specie di centro per le monache, una specie di di tempio, las u ehm, convento, esatto. Ehm, e quindi sostanzialmente sapevamo, uhm, i diciamo i tempi d quando uscivano e quando non uscivano no, quindi sapevamo che potevamo giocare fino a una certa ora, poi dovevamo smettere perché magari facevano le loro cose religiose, insomma; ehm, poi quando chiudevano magari il cancello si ritornava a giocare no. Ehm, però ogni tanto magari è capitato che diciamo la pietra è volata un po' troppo in aria, e quindi abbiamo rotto qualche finestra. Per fortuna non si è mai fatto male nessuno eh; però
<scoffs> Più protette, più libere. Mh-mh. Convento. Mh-mh. <sighs> Meno male. <chuckles> Ma e vi hanno mai beccato? Quando avete rotto qualcosa, vi hanno rincorso oppure siete sempre riusciti a scappare?
A ehm, beccati sicuramente, perché comunque una pietra che rompe una finestra insomma fa un bel botto; però ecco un un po' lo sapevano, quindi diciamo quando si superava la pazienza, magari usciva magari la persona che abitava lì che ti rincorreva a sua volta con la mazza, vabbè erano tempi diversi però <laughs> diciamo che era e era anche questo il gioco, nel senso rincorrere non farsi prendere, ecco. Però anche quando magari capitava che qualche mio amichetto veniva preso, senso, più del rimprovero: "Eh voi queste cose non le dovete fare eh!" Tutte queste cose qui, no.
<laughs> Certo. Ma senti, e questo era il tuo gioco preferito in assoluto di strada, oppure ce ne sono anche degli altri?
Allora, questo in assoluto, poi vabbè c'è sempre stato poi la partita di calcetto, dove si prendevano magari legni e massi per far le porte, giubbotti; l'altro gioco interessante era Mignolino.
Sì cer Ecco.
Ehm, diciamo questo era un altro gioco, mhmm, che facevo più che altro più che a scuola cioè più che strada lo facemo a scuola, poi magari, ehm, è capitato che comunque si giocavano anche per strada no, un po' come capitava quando giochi con le biglie, insomma tutti quei giochi lì. Sostanzialmente ai tempi andavano di moda, ehm, fare la raccolta panini con le figurine dei calciatori
Ah! ma certo me li ricordo sì. Sì, sì.
e, ehm, sostanzialmente questo gioco era una specie di sfida tra collezionisti e, ehm, sostanzialmente ci si metteva in palio delle carte, tipo magari tutti i doppioni, oppure magari una carta rara no, ai tempi, ehm, magari il ca il capitano della squadra del cuore no
Sì. Mh, sì.
e, ehm, il gioco consisteva dove in base a quei insomma come gr volevi gestire il gioco, ehm, magari lo facevi fare a round oppure magari a tot carte oppure, ehm diciamo il gioco poteva essere fatto in maniera diversa. Ehm, e sostanzialmente consisteva che con il mignolo, dovevi colpire la carta, e far sì che la tua carta coprisse la carta del tuo avversario.
<gasps> <chuckles> Proprio cioè è difficile.
Eh sì, perché comunque devi far sì che la tua carta praticamente vada un po' un po' sopra all'altra carta no, come se le stesse mettendo in pila.
Sì, sì.
E, uhm, era simpatico questo gioco, soprattutto perché comunque io ero abbastanza bravo quindi diciamo il il l'album panini si completava così. Ehm
<laughs> Riusciva a completare l'album?
Sì perché comunque, ehm, venendo da una realtà comunque che non c'era tutta questa disponibilità economica no, quindi diciamo questi erano quei trucchi, quei mezzucci, sì per giocare ma soprattutto per completare l'album.
Sì. <laughs> A mali estremi, estremi rimedi.
Ehm E esattamente. E ai tempi magari, ehm, non ci pensavi molto, però effettivamente adesso quando ci penso, uhm, dei litigi incredibili, ehm, persone che ti a magari l'altro amichetto che ti accusava che stavi barando, quindi c'era tutta un po' questa situazione politica un po' come se fosse nel calcio attuale no, con l'arbitro che magari favorisce una squadra rispetto all'altra no, e quindi era simpatico questo gioco del ma ci si giocava di tutto eh, ci si giocava magari, ehm, la merenda, il panino con la Nutella, magari il succo.
<laughs> Ah, ecco no non non soltanto le le figurine dei pa panini ma di tutto.
E sì eh, praticamente, ehm, ci si giocava un po' di tutto, però erano quei giochi alla fine a volte vincevi, a volte perdevi, quindi diciamo era eri sempre un po' lì. Però magari a avevi la botta fortunata, e magari riuscivi non so, a vincere il panino, ecco.
Mh. Certo. Ma senti, ma secondo te oggi questi giochi tra i ragazzini esistono ancora o sono un po' spariti?
No sono, totalmente spariti, ma proprio perché l'accesso a determinate tecnologie, in questo caso come magari una PlayStation, o magari un una console Nintendo, nel senso, costan poco rispetto ai miei tempi, ma soprattutto adesso c'è così tanta abbondanza tecnologica, che un po' si è perso questi giochi di strada, anche per una questione di tempistica no, anche perché ai tempi ehm diciamoci la verità, l'uomo lavorava, la donna diciama diciamo era un po' più, appresso ai bambini no. Quindi diciamo che, era casalinga, quindi diciamo che questi giochi, comunque lo stare per strada soprattutto ai tempi di adesso, ehm, può essere effettivamente pericoloso, alla fine ai tempi c'era magari la mamma, che magari non era di turno, che magari non lavorava, che comunque un occhio ai bambini li dava sempre no.
Casalinga, sì mh-mh. Ehm, sì oddio io cioè mi ricordo quando si giocava per stra però, uhm, le i genitori che guardavano proprio i bambini era mi ricordo una libertà quasi totale <chuckles> perché forse come dici tu c'era una sorta di, meno pericolo invece adesso, appunto i giochi fatti in strada dai bambini non li vedi più un po' per a causa della tecnologia sicuramente e forse anche per, ehm, perché è meno sicuro, come dici tu.
<sneezes> Poi vabbè, c'erano diciamo il sistema di sicurezza più infallibile della storia, che erano le nonne, che guardavano dal balcone quindi
Ah ecco quello forse sì. <chuckles>
Diciamo c'erano effettivamente erano proprio tempi diversi, ma vabbè poi c'era anche una specie di tutela da parte dei bambini, delle persone che abitavano nel quartiere quindi
Sì, è vero, ci ci si conosceva un po' tutti.
ci si conosceva un po' tutti, a Natale ci si scambiava dolci, regali, favori n nelle festività. Quindi c'era un po' quel senso di coesione, che permetteva poi ai ragazzini di stare in mezzo alla strada o comunque di vivere il quartiere. Oggi non è più fattibile. Non è più fattibile, perché in primis se ti vedo se in questo caso, se vedessi un ragazzo giocare a Mazza e Busticchio ai tempi di adesso, penso che si creerebbe un clamore incredibile, perché dice una un ragazzo che lancia la pietra e la colpisce in aria, ecco ai tempi non veniva visto come un pericolo, cioè era visto come un pericolo, se effettivamente poteva magari colpire una persona. Oggi invece c'è troppa un po' troppa tutela, ecco nell'evitare di farsi male.
Sì. <chuckles> È vero. U tutela, e forse anche, ehm, poca tolleranza nei confronti, ehm, dei bambini appunto che giocano per strada, quindi alla minima cosa che succede, c'è una reazione forse un po' spropositata nei confronti del bambino che viene visto come un gesto violento, un atto criminale.
Ecco che nel senso giocare con m a lanciare l il pezzo di pietra e colpirlo alla fine è baseball no, cioè voglio dire che che tipo di pericolo
<giggles> Sì, se non prendi una perso se non prendi una persona o una macchina, sì è baseball, se prendi qualcuno, ovviamente è un altro
Però ecco, è quello magari prendere la macchina era il bonus poi lì mentre si stava giocando, però no, ritornando a se diciamo levando lo scherzo, ehm, eh, c'è tro c'è troppa apprensione, troppa apprensione, io comprendo comunque il mondo è cambiato, uhm, c'è sempre più rischi, pericoli, anche per una questione di macchine no. Negli anni 90 2000 non c'erano così tante macchine come adesso, quindi c'erano anche più piazze.
<chuckles> È vero, questo è pure vero, questo è verissimo. Mi ricordo la sta la strada dove sono nata e cresciuta in Italia e c veramente era quasi semivuota, e invece adesso è impo tutti e 2 lati a destra e a sinistra dei marciapiedi sono ci sono file e file di macchine, quindi sicuramente è molto cambiato. E secondo te si è un po' perso, o si è guadagnato adesso, uhm, grazie alla tecnologia, i giochi, come sono cambiati?
No, s si è totalmente perso tutto il significato, perché quei giochi ti forgiavano, caratterialmente, ma soprattutto aiutavano ad accrescere quella che oggi manca un po' a tutti, che era la fantasia.
Mh-mh. Bravo, sono d'accordo, la fantasia secondo me infatti, ehm, è un po' assente, so per me nelle nuove generazioni, perché a causa di questi dannati telefonini, inso insomma non non hanno la possibilità, neanche di scoprirla probabilmente questa creatività che c'è in loro.
Ma sì, ma, mhmm, mi viene in mente, mhmm, uno degli ingegneri più famosi nel mondo della Formula Uno, dov'è questa persona disegna ancora a mano, cioè lui disegna i motori totalmente a mano, lui disegna le macchine a mano e questo qui è un fenomeno, cioè questo è l'ingegnere più richiesto della Formula Uno, io adesso non sono pratico della Formula Uno, però questa è una cosa che mi è rimasta impressa, perché lui raccontando, diceva che la sua passione da babbino era disegnare le macchine, e andava in giro con gli amici a disegnare le macchine che vedeva.
Eh. Sì. Mh-mh.
E la tecnologia a cosa ti porta? Ti porta un po' l l'alienazione da un po' da quella che è la società da bambino, perché alla fine lì poi scopri tutti gli stimoli no?
Bello, mh. Certo, e adesso con penso l l'intelligenza artificiale, è è ancora un un passo in più in avanti o indietro se vuoi, perché in qualche modo releghi a al l'intelligenza artificiale fa delle cose per te, delle cose che puoi fare tranquillamente, però adesso in qualche modo, ci si impigrisce ancora di più e altro che creatività, viene fuori, ehm, la parte peggiore penso del dell'essere umano.
L'evoluzione, a volte non è una cosa positiva, mettiamola così almeno dal mio punto di vista, ehm
No, o i comunque ci sono le cose positive, le cose negative, bisognerebbe riuscire solo ovviamente a utilizzare quelle positive, e ed evitare quelle negative, invece un po' si cade un po' in questa trappola dove siamo caduti un po' tutti, e siamo vittima adesso di vittime di questi telefonini, che fanno parte di noi.
E esatto, il telefono è proprio l'esempio lampante, quando magari vado in giro vado al parco io sono abituato magari a farmi la passeggiata nel parco, però ai tempi vedevi i bambini giocare a pallone, adesso vedi magari i genitori che chiacchierano tra di loro, e ci sono questa marmaglia di bambini attaccati al telefono, che non parlano, non comunicano. Eh questo, poi come te lo porti nella scuola e nella vita di tutti i giorni? È lì che formi il carattere.
Sì. Eh sì. No. È vero, è verissimo. Io ti ringrazio per avermi raccontato, ehm, i tuoi giochi di strada d'infanzia, è stato molto piacevole ascoltarli.
Grazie, è stato un piacere chiacchierare di questo diciamo il mio ricordo, alla prossima.
Alla prossima.